جدًا، جدًا بكل حاجة. عايزة أقول لِك إن جِدّو جِدّو ما كانش بيلبس بنطلون وقميص، كان بيلبس جلابية، جلابية بلدي وكانت الجلابية فيها آآ جيب كده كانوا بيسمّوه اسم
إمم. أيوه. الجيوب، أيوه.
يعني كإنّه آآ س سائ آه، لأ، يعني سيّالة، كانوا بيسمّوه سيّالة. فكان جِدّو دايمًا حاطِط في الجيب ده آآ بونبوني آآ آآ ماستيكا، آآ الحاجات دي، وكان يقول لي: "حُطّي إيديكِ واختاري لِك حاجة من غير ما تشوفيها."، أقول له: <laughs> "ماشي." فيروح فاتح جيبه كده ويقول لي ن أنزِّل إيدي جوّه ال ال الجيب غويط، عميق وكبير. أقعُد بقى أحسِّس، أحسِّس أشوف أنا هاخُد إيه <laughs> وأختار حاجة وأطلع بيها ويلِف الدور بقى على كل واحدة فينا آآ تت تدخّل
جيب مستخبّي؟ أوكي. آه، آه. يا حياتي عشان لمّا تيجوا تحُطّوا إيديكم؟ إمم. يا حياتي. إمم، إمم، أيوه. إمم، إمم. <giggles> طَب افرضي بقى طلَّعتِ حاجة وما كانتش عاجباكِ، كان بيخليكِ تبدّليها والّا لأ؟ أيوه. <laughs> أيوه.
كنت باغيّرها. <chuckles> أيوه. آآ كانت حصلت. أقول له لأ ده آآ كان في بونبوني كده اللي فيه بالنعناع وفيه بالفواكه و أو توفي حاجات بتتقطع، آه بالضبط، هو ده <chuckles> كنت كنت بقى يطلع لي اللي بالفواكه ده أنا مش باحبه خالص اللي كان بطعم الفواكه ده، أنا مش باحبه خالص. فاقول له: "ممكن أبدِّلها أنا مش باحب دي؟" فيقول لي: "ماشي طَب أنت عايزة بإيه؟" أقول له بكذا.
أيوه وبالجوز الهِند. أيوه <chuckles> أيوه. إمم. أيوه. يا روحي، وك مش هيقدر يرفُض لِك طَلَب كده، كده أصلًا يعني.
لأ، لا، لا، لأ، يعني بصراحة كان نِعْمَ الجِد لينا بصراحة وحنيّن و وحتّى مع يعني أمهاتنا، يعني كان مع أمي آآ بجد
ما شاء الله.